У меня такая проблема на данный момент. У меня очень ограниченное время и энергия для новых дружеских и романтических отношений, э. Дело в том, что у меня много разных занятий, эм. То есть я занимаюсь творчеством и пытаюсь перейти на профессиональный уровень, э, также пытаюсь как-то развить свой бизнес, э, потом еще вот работа. И получается, что у меня очень-очень загруженный график. И, ну, это поменялось несколько, э, месяцев назад, скажем так вот. Ну вот, из этого, да, я чувствую одиночество. Мне очень одиноко, потому что, м, я хочу встретиться с друзьями или даже к з завести какие-то новые знакомства, но я просто смотрю в свой график, и я боюсь, э, кого-то записать туда, потому что я часто не успеваю с работой. Вот часто допоздна работаю или как-то так, или там, э, просто выгораю, сплю, мне нужно отдохнуть. Да вот. Хотелось бы получить какой-то совет, э, на эту тему.
Понятно. Да, да, понимаю. А, конечно, давай посмотрим, потому что, э, ты звучишь как очень занятый человек, с одной стороны, а с другой стороны, э, человек- это всё-таки социальное существо, и естественно, да, я понимаю твою потребность в связях, э, с другими людьми, да, с в каком-то дружеском общении. А, давай посмотрим, а, что можно сделать, да, с твоим графиком. Может быть, там есть какие-то варианты, да, для того, чтобы ты смогла эту потребность закрыть.
Да. Абсолютно.
А, я бы хотела пару вопросов тебе уточняющих задать. А скажи, пожалуйста, вот, э, в тех активностях, да, которыми сейчас заполнен твой день, э, вот и, э, м, творческая, да, активность, и вот какая-то учеба. Скажи, а там, э, м, у тебя есть какое-то время на то, чтобы ты могла вообще перевести дух, оглядеться по сторонам, может быть, увидеть новые лица, завязать какие-то, ну, хотя бы вот просто необременительные первые контакты?
А. Знаешь, ты права, э. Мне кажется, ты очень быстро нашла <chuckles> одну из моих проблем, э. Ну, эм, давай так, э, возьмем по порядку, эм. Я- да, я работаю на удаленке, то есть, эм, веду работаю из дома. Меньше соцконтакта у меня получается, да? Но но всё-таки я занимаюсь творчеством, и я хожу часто на уроки, эм, на репетиции. И вот когда я хожу на эти репетиции, я там встречаюсь с людьми всё-таки. Э, м, м-да, но знаешь, как обычно это происходит. И, наверное, тут, э, я, м, могла бы поменять немножко свое отношение. А, я часто прихожу прям впритык, э, потому что, конечно, э, каждая минута дорога. Я работаю прям <chuckles> на на до последней минуты, потом выбегаю и, э, иду на репетиции. Вот, я к когда я прихожу, то есть это уже, э, получается, начало репетиции, и не совсем, эм, возможно там с кем-то поболтать. Вот, э, перерыв, да, перерывы мы не делаем, а, уже, м, как бы после репетиции можно было чуть-чуть поболтать, но знаешь, это, часто репетиции поздно заканчиваются, и, э, все уже хотят побыстрее домой, э, поехать, э. Думаю, да, можно вот что-то тут поменять, конечно.
Ага. Давай. Мгм. Конечно. Мгм. Мгм. Понятно. Ага, э, смотри, э, я понимаю, конечно, что все устают, но вдруг, может быть, не каждый раз, да, а, или, может быть, э, репетиция у вас как-то там, не знаю, пятница вечером, да. Что вы можете, э, пой пойти посидеть там полчасика вместе, поболтать, и, возможно, это будет интересно не только тебе.
Да, ты права. Ну, на самом деле репетиция не в пятницу вечером, <chuckles> часто в понедельник вечером, и это приносит немножко давление, скажем так. Ну, ты права, всё равно, мне кажется, можно посидеть, а, в какой-то кафешке, там, э, попить чайку после репетиции. Или, знаешь, я вот думаю, м, скорее всего, м, было бы лучше, если бы я раньше приходила на репетицию, и было бы время. Да, было бы время немножко поболтать, эм. Ну, просто я раньше, знаешь, как-то думала, что а зачем мне это, да? <chuckles> Э, я же туда иду именно играть, э. Но мне кажется, всё-таки важно, с одной стороны, м, дружить с коллективом, и с другой стороны, всё-таки это возможность, э, иметь какой-то регулярный соц и, наверное, это очень важно.
Да, тоже вариант. Да, безусловно, э, ты совершенно права, э, вот в этой причине, а ещё знаешь, а, бывает, что вот эти вот связи, они, м, на самом деле очень нелинейные, и ты никогда не знаешь, э, пообщавшись вот со своим коллегой по, а, по репетиции, а, вдруг ч именно через него к тебе придёт какой-то, э, интересный творческий проект, вдруг он пригласит тебя вместе где-то поиграть, да, а если не поддерживать этих отношений, то часто у людей даже не возникнет, э, знаешь, мысли, что вот к тебе можно обратиться, да, тебе можно что-то предложить.
Да. Абсолютно да. Ты знаешь, ты права, опять ты попала в яблочко ещё раз, ам, м. На самом деле, ведь часто так получается, что я беру, э, метро вместе со своим учителем. И вот несколько раз мы уже так брали метро вместе, но там несколько станций и не прям сильно долго. Но в вот даже вот это время у нас было, эм, был момент, чтобы побольше поговорить, э. Я ему рассказала, м, что я ещё умею делать. Ну, то есть, э, туда, куда я хожу, вот этот джазовый ансамбль, да, я там играю на трубе. Но на самом деле я ещё и пою. И, э, вот мы начали, и и пишу музыку также вот. И мы начали, да, и мы начали вот это всё обсуждать. И потом он мне всё-таки предложил, эм, попробовать попеть, э, в другом ещё ансамбле и поучаствовать в концерте, э, который будет в январе.
Да. Мгм. Мгм. О, здорово! О, классно! Видишь, да, скорее всего, у него не было бы шансов узнать это про тебя, если бы вот так вот, да, не совпало ваш частично путь домой, и ты так здорово не воспользовалась этим моментом, просто с ним поболтала. Я думаю, ты это делала, м, без всякой задней мысли, а это просто такие предложения, это обычно бонус от хорошего общения.
Н-да. Да, да, э это прям очень круто. Мне кажется, э, возможно, это откроет какие-то новые возможности для меня, м. Мне кажется, э, он видит во мне какой-то потенциал, и я чувствую, что он там уже что-то такое запланировал интересное. Посмотрим, ч да, посмотрим, что дальше будет. Это это очень интересно. Знаешь, вот я думаю, какие еще моменты можно выбрать, да, эм. С друзьями, да, к к которые у меня уже есть, как-то вот внедрить, э, в свой график.
<giggles> Здорово. Да, вот это как раз, да, я хотела тебе предложить следующим шагом. А я хотела тебя спросить, что несмотря на вот такой загруженный, э, график, э, всё равно, да, чтобы всё-таки как-то поддерживать здоровый баланс, да, между работой и жизнью, а, наверняка ты как-то отдыхаешь, э. У те успеваешь ли ты выделять себе, ну, хоть какие-то промежутки, да, там, в течение недели на отдых, э, и встречаешься ты ли ты в это время с друзьями?
Да, знаешь, э, они очень короткие, эти моменты, м, но они существуют. Э, вот я пытаюсь, э, в каждый вторник вечером сходить на короткий концерт, там, на часик. М, так как я музыкант, для меня очень важно, э, регулярно ходить на концерты. И, э, ну, на самом деле я часто предлагаю своим друзьям, чтобы они тоже присоединились, но не всегда. <chuckles> Э, иногда, знаешь что
Мгм. Так. Мгм. Ага, иногда хочется в одиночестве? Послушать.
Э, даже не, э, вопрос не в этом, но, м, иногда я не уверена, ш если у меня получится пойти туда, а, из-за того, что я, м, не знаю точно, если я успею закончить работу. Вот и и не хочется как-то, а, знаешь, э, пригласить кого-то, да, а потом списаться.
Мгм, подводить, да?
Э, не знаю, наверно, нужно как-то более, м, дисциплинирова дисциплинированно работать по вторникам, и всё-таки вот пробовать, ам, приглашать своих друзей на этот регулярный концерт.
Да, ты знаешь, а, ты же можешь пригласить своих друзей, и даже если у тебя а, если ты опоздаешь, да, а они же уже, скажем так, есть, э, группка, да, такое ядро, которое может пойти на концерт и без тебя, и даже в крайнем самом случае, если у тебя какая-то накладка, а, они будут благодарны тебе за то, что хорошо провели время. Э, хотя, наверное, огорчатся, что это время было без тебя.
Мгм. Да да, но это тоже возможность
Но ты не можешь, э, благодаря этому не переживать, что ты их как-то подведешь, э, потому что у них вот всё равно вот есть опция сходить на концерт.
Да. Ну да, ты права, конечно, это же не просто так кого-то, м, пригласил куда-то на кофе и потом не не появился. Да, ну да, ты права. Э, думаю, нужно, как бы, не так серьезно к этому относиться, м, и всё-таки, м, рисковать, так сказать. <chuckles> Рисковать и приглашать людей почаще, э, на концерты. Я так знаешь, вот я Эм, я пытаюсь ещё вот на плавание ходить, но часто сложно, да, с графиком опять д та же самая история, но я бы сказала, что, м, раз в неделю всё-таки у меня получается сходить в бассейн, там, м, обычно в воскресенье.
Да. Конечно. Мгм. .И там тоже какая-то постоянная группа?
Ну, знаешь, на самом деле часто это не группа, но, скорее всего, 1 человек, да, там встретиться с кем-то вдвоем. Эм, вот думаю тоже, может да.
Ага. Да, э, тоже хороший повод, да, э, особенно если кого-то интересует плавание, это будет помогать тебе, да, ходить регулярно, потому что ты будешь помнить, что ты не одна, тебя там ждет человек. Э, да, один из одна из мотиваций, да, продолжать ходить на плавание.
Да, знаешь, мне кажется, это, э, классно, когда можно встречаться со своими друзьями и что-то делать, какую-то активность такую интересную. Эм, не просто посидеть там, поболтать- это тоже неплохо. Но и, мне кажется, еще лучше, если можно как-то, э, продуктивное вот это время провести с кем-то.
Мгм. Да, это очень здорово. И, м, если у вас с друзьями есть какой-то общий чатик, а, в который вы можете скидывать, например, какие-то идеи или ты видишь, в городе что-то происходит интересное, а, может быть, в силу загруженности ты не так много, да, читаешь какие-то там афиши и прочее, но кто-то из друзей, да, будет подкидывать идеи, а ты можешь просто к ним присоединиться. Э, и это будет очень здорово и ненапряжно для тебя поддерживать отношения, не вкладывая много усилий в организацию встреч.
М-да. Слушай, да, очень классная идея, а, я обязательно попробую вот это как-то внедрить, э, нужно подумать, эм, в каком формате можно это всё сделать, но я обязательно попробую, очень классная классный совет. Спасибо тебе большое за все твои советы, я попытаюсь немножко поменять свое отношение, и надеюсь, всё-таки, э, у меня немножко вот это всё поменяется, да, отношение с людьми. Спасибо тебе большое.
Да, я уверена, у тебя всё получится. Ты такой открытый, интересный, разносторонний человек, э, так что и отношения со старыми друзьями, и с новыми, всё будет отлично. И спасибо тебе, что обратилась. Я всегда готова помочь.